อืม อือ ๆ ครับ
เออ มันเป็นที่ที่กว้างที่สุดแล้ว แล้วขณะที่เรากำลังปั่นน่ะค่ะ เราเจอคนใบ้คนหนึ่ง ซึ่งเขาก็อยู่อาศัยอีกหมู่บ้านหนึ่ง แต่ทีนี้ ผู้ใหญ่เขาปลูกฝังว่า เอ่อ เขาชื่อ เขาเรียกว่า เอ่อ ไอ้ใบ้ เขาเรียกกัน ไอ้ใบ้ "ถ้าไอ้ใบ้มาเนี่ยต้องรีบกลับบ้านนะ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ "ไอ้ใบ้มันจะกินตับ" อ่า สมัยเด็กอะเนาะ กินตับ ทีนี้ กำลังหัดปั่นจักรยานอยู่ ง่อกแง่ก ๆ แล้วไอ้ใบ้มันเดินมาค่ะ คุณเอ๊ย สั่นเป็นเจ้าเข้า แล้วปั่นจักรยานกลับบ้านแบบ สั่น ๆ น่ะ กลัว แล้วคิดดูสิเพิ่งหัดปั่น แล้วก็ อ เอ่อ ทั้งสั่นน่ะค่ะ เอ่อ ปั่นไปชนอะไรรู้ไหม? ขี่ <chuckles> ลงคลอง หน้าบ้าน
อ อา ครับ อะฮะ อืม ครับ ครับ อา ๆ คะ ครับ อา ๆ ครับ อ๋อ เออ ๆ ๆ ครับ <chuckles> อา ๆ ๆ กลัว อ๋อ ครับ ครับ <chuckles> ปั่นลงคลองเลยไหมเนี่ย? เออ อา ๆ โดยความกลัวใช่ไหม? เออ
ใช่ มันสั่นไปหมดเลยอะ ใช่ โดย โดยความกลัว แต่พอเรามานึกถึงตอนนี้ปุ๊บ จะ กลัว ทำไม? อะไรอย่างเงี้ย แต่เด็กมันถูกปลูกฝังมาไงคะว่า "ถ้าเจอไอ้ใบ้ต้องรีบกลับบ้านนะ" แล้วไอ้ใบ้มันชอบมาตอนเย็น ชอบมาที่
ครับ เออ ใช่ไหม? ฮ เออ เฮ้ย เออ <chuckles> เออ อือฮึ เออ
วัด แล้วก็สะหน่า ไอ้ ส ร ไอ้หน้าโรงเรียนน่ะ สนามกีฬาโรงเรียนน่ะ ตอนเย็น ซึ่งตอนเย็นน่ะพ่อกับแม่เขา ก็ อยากให้อยู่บ้าน แบบมัน ส่วนใหญ่เราจะเล่นจนมืดจนค่ำ อะไรเงี้ยค่ะ เออ นั่นแหละ เป็นกุศโลกะ บาย เขา พอ เห็น ปุ๊บ วันนั้นไอ้ใบ้มันมาแต่หัววันไงคะ ปั่นสิคะ ทีนี้ สั่น ลงคลองหน้าบ้านเลย <laughs>
อือฮึ ครับ ครับ อ๋อ อา ๆ เออ ๆ ครับ ครับ เออ ครับ <chuckles> แล้วมิ่ด มีใครเห็นไหมครับ วันนั้น? เหตุการณ์ตอนที่ลงคลอง <chuckles> แม่เห็นใช่ไหมครับ? แล้วแม่ว่าไง? แม่ แม่ตีซ้ำไหมครับ? เออ
แม่เห็น <laughs> ใช่ ๆ ถูกต้อง ตีซ้ำค่ะ <laughs> เออ
เออ ครับ อึง อ้าว <chuckles> จริง ๆ <chuckles> จริง ๆ ต้องบอกว่า ความผิดแม่นะครับเนาะ เออ เพราะ เพราะแม่บอกเอง เออ เราเลยตกใจ ใช่ไหม? ครับ ครับ ครับ ๆ
อืม อ ใช่ ๆ เออ ดังนั้นเนี่ย ถามว่า เป็น ทุกครั้งที่เล่ามันก็จะสนุกใน ใน ในการหัวเราะของเรื่องนั้น ๆ สมัยเด็ก ๆ เนาะ
อา ใช่ ใช่เลยเนาะครับ เพราะว่า เฮ้ย ผมว่าแบบพอเรามองย้อนกลับไปแบบเด็ก ๆ เนาะ มันก็มีแต่ความสุข มีแต่เรื่องแบบหัวเราะไม่หยุดเนาะ เฮ้ย บางทีช่วงเครียด ๆ เราก็ใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันเนาะครับเนาะ ใช่ไหม? ครับ โอเค
อืม ค่ะ ใช่ ใช่ ๆ ใช่ ใช่ค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณนะที่เรามีโอกาสได้มาเล่าเหตุการณ์ในอดีตแบบโก๊ะ ๆ แบบหัวเราะไม่หยุดให้ฟัง
ครับ ขอบคุณมากครับผม สวัสดีครับ
ค่ะ สวัสดีค่ะ